Aham, e outra, ela já estava dormindo, então eu eh, hã, provavelmente ela foi dormir cedo, que a gente chegou, tipo, sei lá, 22:00, 23:00, e ela já estava dormindo. Aí a gente foi comer e tal, então a gente ainda demorou para voltar, quando a gente voltou, a gente precisava escovar o dente, trocar de roupa, não sei o quê a gente não acendeu a luz do quarto, mas você acaba fazendo barulho, né, e e é complicado.
Uhum. Nossa. Uhum, sim, realmente não tem Né, não tem como você escovar o dente sem andar para o banheiro, sem acender a luz do banheiro, né às vezes né. A pessoa
Exato exato, e coitada. <chuckles> Aí ela acordou com tanto ódio pouco tempo depois que a gente foi dormir, ela acordou, porque eu acho que ela já ela fez o check-out dela.
<laughs> Nossa. Hum. Uhum.
Ela batia o pé, <laughs> quando ela caminhava, com tanta força de ódio. <laughs> Foi muito engraçada.
Nossa. <laughs> Ai, mas mas vocês, depois, explicaram a situação para ela, pediram desculpas, ou ficou assim, ela não quis escutar vocês?
Não, porque quando não porque quando a gente chegou no quarto, ela estava dormindo, e aí a gente deitou quando ela saiu, a gente estava dor tentando dormir, né, porque eu não tinha conseguido dormir ainda, a minha amiga que estava na cama de cima tinha dormido, e a gente acordou com ela saindo, então, tipo, não teve um diálogo, a gente não viu ela direito, porque, né. <chuckles>
Uhum. Aham. Aham. Nossa. E e ela era de qual país? Ela também ela era italiana não deu para não deu para distinguir. <laughs>
Ai, ai. Não sei. Não sei. Não, não deu para saber, porque dependendo da pessoa eu não consigo saber. E coitada da menina, porque ela ela deve ter ficado com tanto ódio, com tanto ódio, porque ela li ela ligou a luz do banheiro, aí ela andava batendo o pé no chão, aí ela abriu a a mala dela e, sabe, assim, quando faz aquele barulhão de zíper? para um lado, para o outro, não sei o quê ela ficou com muita raiva, com certeza. E <laughs> aí tem isso.
Aham. Olha. <chuckles> Hã. Nossa. Hum. <laughs> Mas a pessoa Hã, e conte mais conte mais, hã.
Hum. Ai teve isso, né, é ela ficou e então, ou seja, eu já não tinha dormido na noite anterior, eu trabalhei o dia inteiro, aí eu fui tem todo o rolê de aeroporto, e a gente quase não dormiu. No dia seguinte a gente foi para o museu do Vaticano, e o museu do Vaticano é um lugar sensacional, porém, ele é muito grande, tem que andar muito. <coughs> E aí, ele, e e meus, a gente estava muito cansada, não durante, mas, eh, você anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, e não tem para onde ir, assim, sabe, você tem que Aham, não tem é sempre em frente, sabe aqueles lugares que são sempre em frente? Não tem muito desvio, para você sentar e tal, então a gente já estava cansada. A gente fez todo esse rolê, e a gente não estava esperando que fosse ser tanto tempo, a gente ficou tipo umas 4 horas lá dentro.
Hã. Nossa. <gasps> Uhum, nossa. Não acaba nunca, né. Uhum. Aham. Uhum. Hum.

Agora, vem cá. Qual foi seu maior perrengue viajando?
Olha só, viagens são complicadas e são ótimas, maravilhosas. Eu amo. Mas tem situações difíceis, realmente, né? Eu acho eu tô pensando aqui nas minhas viagens, e nos perrengues, né? A gente <laughs> que tem tantos. <laughs> Já acon eu já dormi foto, eh, porque eu tinha um voo muito cedo em em Paris.
<laughs> Aham. <laughs> Nossa. Nossa sen Hã. Nossa, conta mais. Você dormiu no aeroporto?
É porque eu viajei cedo Foi, eu dormi no aeroporto, deitada. Eu, eh, na verdade, a minha amiga deitou no chão, e eu fiquei, tipo, sentada e depois, eh, esperando o voo sentada na cadeira. <laughs>
Nossa. Hã. Hã. Nossa, mas você dormiu na cade na cadeira do aero
Aí, começa a passar É, eu dormi na cadeira, porque eu não consegui dei dormir deitada no chão, né, porque primeiro a gente para o chão, porque não dava nem para entrar para aquela parte onde tem o freeshop e tal. Estava fechado ainda, então a gente ficou do lado de fora. E aí, depois a gente passou para o parte de dentro, eu acho. Eu não lembro que horas abria, eh, e <laughs> ai, meu Deus. Perrengue e
Hã. Nossa. Nossa! Aham. <laughs> Existe dessas, né?